Ben, non, non. Ça peut être pour autre chose quoi que le moment le plus suivi de la télé- encore aujourd'hui- c'est l'homme, heu, qui marche sur la lune, hein, je crois que c'est ça heu qui a rassemblé heu, 1 000 000 000, heu, 1 000 000 000 de personnes devant la télé en en 69. Donc heu, à l'époque où il y avait pas tout le monde qui avait la télé, en plus heu, donc ça, c'est un moment aussi ce qui n'est pas sportif, c'est un évènement, heu, politique. Donc je pense qu'il y a le sport, d'un côté et la politique, heu, de l'autre, heu qui qui qui sont les 2 heu alors bon, oui là pour le coup, c'est plus que de la politique bien sûr hein, c'est heu mais mais m mais voilà. Heu, de manière générale, c'est les 2 choses qui vont faire que les gens vont être tous, scotchés devant leur télé.
Ah oui, mmh. Oui, c'est énorme. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est plus heu ouais. Oui. Oui, c'est sûr, il y a des événements, comme ça, qui sont marquants. Hem, et donc du coup hem, est-ce qu'on peut être autant scotché, par exemple, si on est que devant son écran ou devant heu, ou, heu, à deux, devant sa télé ou devant son écran, si on est sur les réseaux, sociaux et qu'on voit quelque chose, heu, par exemple, de mondial, heu, quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on peut être autant scotché, tu penses que que si on est plus un plus grand groupe. Je parle pas forcément, heu, comme là, en plein air, mais si on est avec un groupe d'amis ou si on est seul, devant son écran, est-ce qu'on peut être autant scotché tu penses?
Mmh mh. Ben, on peut être autant scotché, oui, on peut être même, plus scotché heu, si c'est des évènements politiques. Par exemple, je pense, quand Macron avait annoncé le confinement, heu, j j'étais tout seul et et je j'étais scotché mais plutôt sur les réactions, après des gens tu peux les voir heu, sur heu, Twitter et autres et donc s alors que quand tu es avec des gens, bah tu vas tu vas arrête tu vas éteindre la télé, tu vas parler quoi, tu vas discuter heu, donc heu, tu es moins heu, aspiré en fait dans le truc, heu, quand tu es quand tu es avec des gens. Quand c'est quelque chose de négatif, en tout cas hein, en général.
Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c